Mmm, mungkin kalau pagi tuh, aku orang yang susah bangun pagi, satu. Cuman kalau, eee, apa ya, kalau semisal aku bangun pagi sih kadang habis ngopi tuh langsung lari juga bisa. Cuman
Mhm. Oh, iya ya.
biar apa ya, biar aku ada jadwal tiap hari so se sore gitu. Jadi aku mutusin sore aja gitu.
Oh biar nggak kosong gitu ya Kak, sorenya dan kayak biar mungkin lebih nyenyak ya tidurnya kata orang tuh.
Mhm mhm. Iya benar sekali, di kalau Mbaknya sendiri gimana?
Oh gitu gitu. Mmm. Mmm, kalau aku sih jenis olahraganya mungkin ya sesimpel kayak jogging. Tapi kalau misalnya udah nggak lama jogging gitu mungkin aku, ya jalan kaki kayak gitu Kak, sekitar perumahan gitu aja. Eee, cuman, eee, kadang-kadang sih, eee, karena itu tadi Kak cara paling menyenangkannya itu bersama teman. Aku tuh lebih semangat kalau ada temennya gitu. Misal kayak, mmm, temenku kemarin ngajak tenis kayak gitu. Nah, kalau, kalau, kalau tenis kan lebih berbanyak orang ya Kak. Kalau misalnya cowok kan kayak futsal gitu heeh, itu kan lebih senang ya Kak ya kalau futsal, nah. Kalau tenis itu berbanyak lumayan ada sekitar 10 orang gitu. Jadi sembari olahraga juga sambil ngobrol-ngobrol gitu kalau aku.
Oh iya, ya ya. Mhm. Iya iya. Iya iya. Futsal, iy e Iya. Mmm. Tapi porsinya lebih banyak ngobrol apa olahraga? <chuckles>
<chuckles> Kayaknya sih olahraga eh, kayaknya sih ngobrol Kak, sorry. <chuckles>
Oh iya, e oh iya e ya e iya.
Jadi karena, eee, olahraga itu kan ya udah, mmm, apalagi tenis ya. Jadi misal, eee, sekali main, 1 sesi itu 4 orang gitu kan. Ya gantian gitu karena kan ada 10 orang.
Mhm. Iya sih.